Ừ, còn, ờ, ẩm thực thì sao hả bạn? Nhóm của bạn có phải là người chú ý về ăn uống hông?
Ừm. <chuckles> Tụi mình thì cũng khá thích khám phá về cái ẩm thực, ờ, ở Singapore, cho nên tụi mình cũng thử rất là nhiều món, nhưng mà đặc biệt là có một cái món làm mình cảm thấy là rất là khó ăn luôn, đó là món của người Ấn nha, ờ, món cà ri á. Ừm, thật ra cái mùi của nó rất là khác so với Việt Nam, nó nó đặc trưng mà nó rất là nồng đúng rồi, nó rất là nồng, và khi mà mình ăn vào thì mình cảm giác là nó rất là khó ăn luôn. Ừm, cho nên đó là cái món ăn mà tụi mình cảm thấy là rất là ấn tượng, ờ, và chắc là về sau tụi mình hổng dám ăn nữa. <chuckles>
Ờ. Ừ. Ừm. Ồ! Món gì hả bạn? Món người Ấn hả? À. Ừm, nó nồng hơn hay sao hả bạn? Ờ. <chuckles> <laughs> Trải nghiệm lần đầu cái sợ luôn, <chuckles> vì cái lần đó là mình bỏ lỡ luôn hả bạn, mình bỏ dở nó luôn hả? <chuckles>
Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi.
Ừm, còn những cái khác thì sao ha? Hổng biết là, cái ẩm thực của bên Singapore á nó có điểm giống gì ở bên ẩm thực nước mình hông ha?
Ừm, mình thấy thì ờ, bên Singapore thì cái ẩm thực nó cũng, ơ, hơi tương tự như bên mình, chỉ có một cái, ờ, khác đó là thường thì những cái món mà chiên xào á thì họ bỏ dầu rất là nhiều, ờ, và mình cảm giác như là nó bị quá tải á, so so với, ưm, khi mà mình ăn ở Việt Nam. Ừm, do do đó thì mình thấy là đúng rồi, nhiều dầu và rất là khó ăn, ừm, còn những cái món khác thì mình thấy nó cũng tựa tựa như Việt Nam, nó cũng giống như Việt Nam thôi, ừm.
A! Ừm, ừm, ừm. À. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi đó, nhiều dầu hơn. Ờ. À! Nó cũng ảnh hưởng, kiểu như là, ẩm thực Châu Á một chút, đúng hông bạn?
Đúng rồi, chính xác.
Ừm, còn mấy cái món, kiểu như là, tráng miệng thì sao ha?
Những cái món tráng miệng á, mình thấy nó cũng ơ, tương tự Việt Nam, giống như là nó cũng có trà sữa nè ừ, cũng có trà sữa, rồi kem, rồi những cái món tráng miệng nó cũng tương tự như Việt Nam, hông có gì là mới hết, mình thấy như vậy. Ừm, nó chỉ khác một chỗ đó là nhiều cái món ăn của nhiều cái nền văn hóa nó trộn lẫn với nhau á, cho nên nó cũng tạo nên một cái sự thú vị, ừm.
À. <chuckles> Ừ, Vậy hả? Ờ. Vậy tính ra là cũng giống, ừm. À. Ừm. Ủa, có phải là cái nơi mà bạn đến á, kiểu như là, cái nơi nhiều khách du lịch nên là nó mới có nhiều ẩm thực như vậy hông bạn? Hay là tại cái quốc gia đó người ta có sẵn nhiều món như vậy ha?
Ờ, thực ra thì cái chỗ ngay mà cái, ơ, ẩm thực á, thì ờm, có nhiều giống như là những cái quầy thì nó có nhiều nước khác nhau, chứ hông phải chỉ có một cái nước Singapore thôi. Ví dụ như nó cũng có gian hàng của Ấn Độ nè, rồi nó cũng, ơ, có gian hàng của Malay chẳng hạn. Đó, thì nó có nhiều cái cho mình, ờ, lựa chọn cho nên mình thấy nó cũng khá khá là hay, ừm.
Ờ. À! Ừm. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Ờ, cũng đa dạng ha.
Ừm, đúng rồi. <chuckles>
<chuckles> À, còn cái vấn đề về ngôn ngữ thì sao ha? Qua đó thì hông biết là bạn giao tiếp chủ yếu bằng tiếng gì á bạn?
Ờ, qua đó giao ừ, chủ yếu thì tụi mình giao tiếp bằng tiếng Anh, ờ, và mình thấy là người s
Ờ, vậy bạn có gặp khó khăn gì hông?
Ờ, đối với mình thì mình không có gặp khó khăn gì nhiều về cái vấn đề này, ờ, bởi vì mình cũng ơ, ờ, giao tiếp được, cũng hiểu và và nói chuyện được với họ, ừm. <chuckles>
À. Ừm, ừm, ừm, ừm, vậy tốt lắm, ừm. <chuckles>